ก็คือเหมือนคุณพ่อเขา ก็พยายามจะให้คุณแม่เข้าใจว่า ทำไมเขาถึงอยากให้เราเรียนนิติอะค่ะ คือเข้าใจเจตนารมณ์ของเขานะคะว่า เขาอยากให้เราเนี่ย รู้กฎหมายไว้บ้าง เหมือน เหมือนได้เป็นเกราะป้องกันของตัวเองอะค่ะ ด้วยความที่เขาทำงานด้านสายนี้ ใช่ไหมคะ แต่ทางคุณแม่รู้สึกว่า อันเนี้ยเป็นชีวิตของลูก ลูกก็ต้องเลือกเอง คุณแม่พูดไปประโยคเดียวเท่านั้นแหละค่ะ คุณพ่อหยุดเลย
ครับ อืม อา ค่ะ อือฮึ อืม ครับผม ก็ ก็เข้าใจทั้งมุมของคุณพ่อเนาะ ที่มีความคาดหวังต่อตัวของคุณเนี่ย ที่อยากจะให้ อ่า มีเกราะป้องกันจริง ๆ ส่วนตัวคุณแม่ก็เข้าใจในความเป็น เป็นคุณด้วยว่า คุณเลือกที่จะชอบเลือกที่จะเรียนอะไร ซึ่งใน ในจุด ๆ นี้แล้ว ก็รู้สึกว่า คุณโชคดีมากเลยนะครับผม ที่มีครอบครัว ที่เข้าอกเข้าใจกันได้ขนาดนี้
เออ คุณ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ แล้วก็ยิ่งเหมือนตอนนั้นน่ะค่ะ เหมือนคุณแม่เขาก็พูดไปอีกประโยคหนึ่งนะคะ บอกว่า ถ้าจะส่ง ถ้าจะส่งเราเรียนน่ะค่ะ ให้จ่ายค่าเทอมเองนะ แม่ไม่จ่าย เพราะปกติแล้ว คุณแม่เขาจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการศึกษาอะค่ะ คราวนี้คุณพ่อเขาก็เลยเงียบ พอคุณพ่อ พอคุณพ่อบอก อ่า โอเค งั้นก็ตามที่ลูกอยาก อยากเลือกเลยอะค่ะ ก็ ก็ได้ ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนนะคะ แล้วคุณพ่อเขาก็ไม่ได้พูด เรื่องที่อยากจะให้ไปเรียนด้านกฎหมายอีกเลย แต่เหมือนเขา ใช่ค่ะ แต่เหมือนเขาก็จะแบบว่า เหมือนตอนเข้ามหาลัยอะค่ะ จะมีให้เลือกวิชาเลือก ใช่ไหมคะ เราก็จะโทรมาปรึกษากับคุณพ่ออะค่ะว่า พ่อเนี่ยมี มี เขามีให้ลงกฎหมายนะ พ่อคิดว่ายังไง? เหมือนแบบเป็นกฎหมายพื้นฐานอะค่ะ คือมันก็ไม่ได้เรียนหนัก เท่าที่เราต้องไปเรียนกฎหมายโดยตรงอะค่ะ อันเนี้ยก็ โอเค ซึ่งคุณพ่อก็เห็นด้วย
อือฮึ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อา อืม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ อา ใช่ครับ อืม อือฮึ อา อา ล อ๋อ อืม แล้วแบบนี้คุณพ่อยังสนับสนุนทางด้านกฎหมายเหมือนเดิมอยู่ ใช่ไหมครับ? เพียงแต่ว่า ต้องเข้าใจใน ใน อ่า คณะที่คุณเรียนอยู่ในปัจจุบันด้วยแบบนี้
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เหมือน เหมือนเขาก็เข้าใจมากขึ้น แต่เขาก็บอกว่ากฎหมายเนี่ย รู้ไว้บ้างก็ได้ เพราะว่าเราจะได้ไม่โดน อ ไม่โดนคนมารังแกได้ง่าย ๆ แล้วก็เกิดเหตุอะไรขึ้น เรารู้กฎหมายแล้ว มันก็เหมือนเราสามารถใช้กฎหมายนั้นน่ะ มาป้องกันตัวเองได้
อืม

พอได้ปรับความเข้าใจโดยที่มีคุณแม่เป็นคนกลาง แล้วก็ตัวของคุณเองก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ แต่ก็ไม่ได้ละเลยในสิ่งที่คุณพ่อท่านแนะนำมาด้วย แบบนี้ก็อาจจะทำให้คุณพ่อเขาใจอ่อนลงเนาะ แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะครับ อืม แบบนี้เนี้ยดูอบอุ่นมากจริง ๆ ครับเนี่ย
ใช่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เรา เราคิดว่า คือพ่อแม่ทุกคนน่ะค่ะ เขา ที่เขาคาดหวังในลูกเนี่ยคือเขาหวังดีกับลูก เขาไม่ได้มีความประสงค์ร้าย หรือว่าเขาไม่ได้อยากให้ชีวิตของลูกเขาไม่ดีหรอกค่ะ เขาแค่ ม เหมือน เหมือนเขาอยากสร้างเกราะป้องกันให้ลูกอะค่ะ อย่างที่ทางพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาต้องการให้เราได้เรียนเกรดเฉลี่ยดี ๆ หรือว่าได้เรียน คณะที่เขาคาดหวังไว้เนี่ย คือ ก็คือเหมือนเป็นเกราะป้องกันของลูกอะค่ะ ถ้าเราเรียนได้เกรดเฉลี่ยดีในตอนมัธยม ตอนเราเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ได้เรียนมหาลัยดี ๆ หรือว่าได้เรียนคณะที่เราตาม ตามที่เราอยากจะเรียนอะค่ะ แต่ถ้า แต่ถ้า เอาจริง ๆ ถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังกับเรา เราคิดว่าคณะที่เราอยากเรียนเราก็อาจจะไม่ได้เรียนนะคะ อาจจะแบบว่า อาจจะแบบว่าไป ไปทำอย่างอื่นก็ได้ค่ะ เพราะว่าค่อนข้าง โดยปกติแล้วเราเป็นค่อน คนค่อนข้างขี้เกียจอะ ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสือ หรือว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะทบทวน แล้วก็เคยมี เคยมีประวัติว่าไม่ส่งการบ้านคุณครูด้วย จนคุณครูต้องโทรไปฟ้อง ฟ้องคุณ แม่อะค่ะ ใช่
ครับ อือฮึ อืม ครับ อา อ๋อ ครับ อือฮึ อืม ครับ ครับ อ๋อ อะฮะ อืม อืม อา อ้อ ครับ อือฮึ แสดงว่าในสิ่งที่คุณพ่อท่านเนี่ยได้ ได้พยายามจะแนะนำให้เราไปเรียนในสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ย ส่วนหนึ่ง อ่า ผล อ่า เขาเรียกผลข้างเคียงละกันเนาะ ก็คือกลายเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเนาะ ให้คุณเนี่ย สามารถตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียนจะโดนคุณพ่อจับให้ไปเรียนรับราชการ ใช่ไหมครับ? แบบนี้
ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ที่จริงก็นิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าตอน อย่าง อย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเราเคยมีประวัติ ว่าเราไม่ตั้ง ใจเรียน แล้วก็ไม่ทำการบ้านน่ะ คุณพ่อเขาก็ค่อนข้างดุเหมือนกันนะคะ ว่าให้ ไม่ เดี๋ยวพ่อจะให้ไปเรียนในสิ่งที่ไม่เรียนแล้ว อุตส่าห์ให้ อุตส่าห์ให้แบบว่า เรียนโรงเรียนดี ๆ ได้มีของใช้ดี ๆ แล้วยังทำแบบนี้อีก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ทำไมไม่เข้าใจความ หวังดีของพ่อ อย่างเงี้ยอะค่ะ
อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ อา